Mhm, dan telur omega ini aku tuh kadang-kadang, mmm, kalau mau baw mau bawa banyak ya, misalnya karena memang untuk stok seminggu nih gitu kan. Nah itu tuh aku bawa da di mika yang bener-bener fresh dari kandang, kebetulan aku punya kandangnya sih. <laughs> Eee, sekarang punya harga 200 ekoran lah gitu. Jadi aku bisa kapan pun menem mhm, nah itu satu satu hari tuh kayak, mmm, 160 butir mungkin ya dan itu memang, mmm, jadi omega tuh kenapa aku jadi jatuh cinta sama omega karena satu ya telur, aku suka telur dan protein tinggi ya dan itu mengenyangkan gitu. Mengenyangkan itu yang paling penting ya, mengenyangkan dan bisa cuma sekedar ditambah garam sama merica itu udah enak banget kan. Nah, sebenarnya aku butuh omega-3 nya sih untuk karena, aku kadang-kadang juga makan gorengan atau apa gitu yang dari deep fried gitu kan. Ya bentuk itu kan sebenarnya banyak ya, omega-6 dan 9 yang katanya bikin inflamasi ke tubuh gitu kan. Nah itu bisa dinetralin heeh, dinetralin sama m omega-3 nya tuh. Jadi bener-bener kayak, eee, banyak manfaat di satu di satu package gitu kan, di satu package itu bener-bener kita nikmatin banyak manfaat gitu. Aku tuh bukan iklan sih ya, <chuckles> sebenernya cuma itu emang bener-bener kayak, apa ya, bener-bener kayak, mmm, satu, eee, makanan yang bisa bikin, eee, solusi untuk banyak hal, untuk masalah laparnya gitu, masalah sehatnya gitu, masalah energinya ya gitu, ya.
<laughs> Wah menarik sih. Wah, banyak banget itu. Protein juga ya. Iya pasti. Iya iya iya. <chuckles> Iya banyak tuh. Oke oke. Wah, keren banget. <laughs> Eh. Iya dan secara nutrisi itu baik banget memang ya, dan itu lagi-lagi yang paling penting adalah untuk di setiap negara kan pasti tingkat kehalalannya lebih bisa terjamin gitu ya kalau telur gitu jadi iya iya iya iya lebih aman.
Mmm, itu sih halal positif list istilahnya gitu ya, udah pasti halal ya, <chuckles> enggak mungkin enggak halal. <laughs> Iya.
<laughs> Betul betul betul. Iya bener juga sih ya. Nah, terus nih kamu pernah, kan kalau tadi dilihat gitu ya dari cerita kamu, kamu itu cukup bener-bener sama makanan itu kamu sangat-sangat aware gitu, sangat-sangat sadar dan benar-benar memperhatikan, entah dari segi, eee, tadi nutrisi, kesehatan, terus juga keamanan, kayak kehalalan gitu kan, itu kan kamu bener-bener menaruh fokus ke sana. Nah, tapi kamu pernah enggak nih, eee, waktu udah sering memikirkan ya, untuk tetap jaga makanan sehat, pola sehat gitu ya, pola makanan sehat. Nah, kamu pernah gagal enggak gitu dalam jaga pola makan, misalnya waktu waktu sibuk atau karena di perjalanan, atau mungkin waktu traveling gitu kan, walaupun kamu udah berusaha mungkin untuk tadi kayak bawa makanan dari Indonesia, atau mungkin kayak bener-bener cari yang halal, tapi kan kadang agak susah. Nah, kamu pernah enggak merasa gagal karena enggak berhasil nih atau mungkin dalam satu atau beberapa hari gitu kamu mungkin kayak jadi berantakan gitu makannya gitu, pernah enggak?
Mhm. Mhm mhm. Mhm.